เท่านั้นแหละ อืม
แต่ แต่ถ้าอยู่ทีมเราอะ จะ จะไม่เป็นอย่างนั้นเลยพี่ จะ จะแบบนิ่มมาก แต่ถ้าไปอยู่นู่นอะก็จะแบบ เออ เป็นอีกคนหนึ่งเลยพี่ แบบคือพุ่งแล้วพุ่งอีก พุ่งแล้วพุ่งอีก มานาไม่หมดอะ เอางี้ดีกว่าพี่
อ๋อ <chuckles> เออ ของเรา ของเราไม่เก่งหรือของเขาเก่งเหลือเกิน อย่างงี้นะ เหมือน ฮ เหมือน เหมือน เหมือน เหมือนเล่น ROV อย่างงี้ไหม คนหยิบ Murad ฝั่งตรงข้ามนี่จะโหดเสมอ Murad ฝั่งเรานี่อะไรก็ไม่รู้ อย่างเงี้ย
ใช่พี่ ก็ อ ก็ ก็ประมาณนั้นเลยพี่ คือถ้า ROV ใช่ไหมพี่ ถ้า ละ ถ้ามีคน ฟ้า ถ้าฝั่งตรงข้ามหยิบ Omen ใช่ไหมพี่ ถ้าเป็นทีมผมอะจะต้องแบบคิดหน่อยว่า Murad อะมันจับได้อยู่แล้ว ถ้าคนเล่น Omen เป็นอะ ใช่ไหมพี่ ก็ยังหยิบมาอยู่ เพื่อ?
อือ ๆ ๆ มันชน มัน <chuckles> ก็คิดว่าเขาเล่นเก่งกว่าไง <chuckles> มันจับไม่โดนกูหรอก อะไรอย่างงี้ ที่ไหนได้แม่ง เห็นหน้าปุ๊บโดนแล้ว
พี่ เห็นทุก ร เห็นทุกราย โดนจับทุกราย
เออ แต่แบบเล่น Murad แบบ ถ้าคนเล่นเป็นมันน่ารำคาญมากเลยนะ มันแบบ damage มันแรงเว่อร์ อะไรอย่างเงี้ย มันแบบมันเล่นเกมเร็วได้ อะไรเงี้ย เออ
ใช่พี่ มันเป็นตัว burst ดีกว่าพี่ เวลามันสับลมอะ ตัวมัน burst แบบ burst แรงมาก
ใช่ ๆ มัน burst แล้วมัน burst แถวหลังได้ด้วยไง แล้วแบบคนเล่นแถวหลังไม่เป็น หลบ Murad ไม่ เป็น แป๊บเดียว <chuckles>
ใช่พี่ บ แล้วก็หลับพี่ถ้าโดนแรง ๆ ถ้าแบบเกม เกมนำ ๆ อะ อ ไม่เหลือหรอกพวก พวก Krixi พวก Mage อะ คือสับลมทีเดียวก็หลับแล้วพี่
เออ ก เออ เกมนำคือ เออ ถ้าเกมนำ Murad น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่า เออ ยอมแพ้ได้เลยอะ
จริงพี่ แต่ถ้าเจอ Omen แบบเก่ง ๆ ดัก น เงาอะไรพี่ โอ้ สบายแล้ว หมายถึงว่าฝั่ง Omen อะสบายแล้วพี่ มีคนจับให้แล้ว
เออ ใช่ ๆ แต่แบบจับหน้าชนทีหนึ่งก็ตายแล้ว ล อย่างว่า Murad ตัวมันบางอะ แล้วเจอ Omen อัลติ มันจับได้อะ